Ừm, ừm, mình, ờ, lúc đấy là mình cũng cũng không nhớ lắm bởi vì mình là hơi say rồi nhưng mà mình có kể với anh đấy về, à, ờ, gia đình mình và mình là con một. Hay mà mình là con một nên là bị bố mẹ sát sao nhiều cái anh ấy cũng chia sẻ với mình lại như thế. Thì mình lúc đấy thì hai anh em hai anh em mình hiểu nhau hơn ấy.
Ừm, ừm, thế à. Kiểu Ra là vậy. Ờ, ờ. Ờ, rất là, ờ, gọi là, trong một cái, ờ, buổi ăn uống và có một chút hơi men một xíu thì, ờ, cả hai anh em đã bắt đầu chia sẻ với nhau và, ờ, như vậy là bắt đầu từ đó là quý nhau hơn, đúng hông? Thế thì, ờ, sau đó thì bạn cảm thấy, ơ, cái, ơ, mối quan hệ này nó đã tiến triển hơn như thế nào và làm sao, a, bạn và người anh đó lại trở nên càng ngày càng thân thiết với nhau hơn?
Đúng rồi. Ờ, thì ngoài đi đá bóng với thể thao với nhau xong thì anh cũng hay rủ mình về quê anh ấy chơi nữa. Thì trước trước ừm, thường thì mình có hay ừm.
Ồ, vậy á? À, vậy thì, ờ, tại sao anh ấy lại rủ bạn về quê bạn chơi vậy?
Ờ, mình, à, mình cứ hôm đấy mình về mình không nhớ lắm, mình về tới nhà mình cũng vừa đi học về thôi. Thì anh ấy cùng ờ, anh ấy bắt đầu mình thấy xách một cái va li thì anh có bảo là "Em ơi, đi về cùng anh không? Đi về quê anh, ơ, chơi một tí." Ừm, mình mình lại thuộc thuộc tuýp người lại thích thích đi thích đi đâu đó, mà quê anh đấy còn quê ở vùng biển nữa quê ở vùng biển nữa nên là mình rất thích.
Ô, hay quá ha. <laughs> Ờ, ra là thế. Ừm. Ồ, vậy là bạn đã cùng với lại, à, anh hàng xóm đi về vùng biển, thế thì, ờ, trong cái chuyến đi biển đó thì có một cái kỷ niệm đặc biệt nào hông nè?
Ờ, mình, ờ, mình nhớ nhất là về anh đấy, ờ, v kỷ niệm với anh đấy là lúc mà ngồi trên, ơ, ờ, lúc mà ăn cơm với gia đình anh đấy ấy. Mình thật sự ngợp, mình thật sự ngợp, mình là một thuộc dạng là, ừm ừm, mình mình là một ừm, mình mình là một thuộc dạng là tửu lượng kém ấy, mà ôi bạn ơi, mình đến mình đến đấy hôm nào cũng rượu, trưa rượu, tối rượu mình thật sự là mình còn không biết là mình lúc nào tỉnh dậy mình lúc nào tỉnh dậy mình cũng không biết là mình mình có đang tỉnh hay không á.
A, vậy á hả? Ô, tại sao vậy? Tại sao lại ngợp? <laughs> À, thế hả? Ô, quá là nhiều. <laughs> Ơ, ra là, ờ, khi mà bạn xuống dưới nhà của anh đó và thăm quê của anh đó thì bạn đã phải uống rất là nhiều luôn, đúng hông?